Siguro mag ano, tanggapin na talaga yung normal yung pagiging mahiyain minsan sa ibang tao, puwede mag-umpisa ng mga maliliit na bagay di ba? Pupunta ka halimbawa sa isang coffee shop puwede kang ngumiti sa cashier, umpisa yung maliit lang na bagay pero magandang development na yun. Kada merong pabor na binibigay sa'yo lagi kang magte-thank you, o kaya pag ano may mga halimbawa sa tindahan, yung mga simpleng pagtatanong lang ng presyo mag ano na yun, merong kung baga malaking bagay na rin yun lalo sa mga mahiyain.
Mhm. Hmm.
Tapos meron ding mga ano sinasabi na, ah, 5 seconds rule. Halimbawa, talagang kailangan kailangan itanong mo, pag li ah, bilang ka ng 1, 2, 3, 4 pagdating ng 5 go ka na. Wag wag mo ng oo. Wag ka ng mag-overthink na "teka muna," hindi. Kailangan i-rule mo sa sarili mo pag pagdating ng 5, pumunta ka na't magtanong. Yun tapos lag kailan confident ka tumayo ng tuwid, huwag nakayuko palagi, tapos makipag-eye contact, oo. Tapos kapag iwasan din niyo tinatakpan yung bibig pag nagsasalita, malaking bagay yun. Yun.
Oo. Oo, oo. Ayun, totoo. Ah. Mm, ayun nga 'no, ah, parang nga sa pag mga bata kasi 'no or ay ibang tao talaga, eh, ah, minsan kapag nagtatanong, sa sobrang mahiyain, eh, nakayuko 'no o kaya, langang eye contact, pero, ah, sanayan lang rin talaga kapag ganun 'no. Pero ayan oo maraming salamat dito sa kwentuhan natin 'no tsaka maraming salamat sa oras mo.
Mm, mm. Mm. Tama, totoo. Ah, salamat din.

Sa akin kasi nung elementary talagang meron lang akong bestfriend, okey naman ako sa ano sa mga kaklase ko ganun. Pero mas pinipili ko talaga na isa lang ang kausap ko, tapos sa klase hindi ako masyadong ano nagre-recite ganun at tsaka, mm, ang natandaan ko noon talagang yung siyempre nagko-comments sa mga card yung mga teachers di ba? Ang nakalagay dun talagang na-validate talaga na, "She is very shy". Okey, sabi ko talagang mahiyain talaga. So yun, its ma iniisip ko rin noon sabi ko talagang ganun pala talaga ako. Pero may mga kaibigan naman ako. Unti-unti naman kumbaga tina-try ko naman na maging sociable ganun, pero hindi ako masya pag introvert ka kasi hindi ka talaga nag-e-enjoy sa maraming tao. Eh, pag sa klase pag sa klase napipilitan ka kasi kailangan mong mag-aral. Yun. Mm, totoo.
Hmm. Oo. Oh, oo. <laughs> Mm. Totoo. Mm, kailangan mag-recite, ganyan, eh, ano usually, ah, ginawa mo or parang may ginagawa ka bang routine or practice para kahit papaano, eh, masanay ka na makipag-usap sa iba? Kasi di ba ah, una talaga ayaw na ayaw lalo na sa bata introvert di ba, ah, talagang nakatakot, mm.
Mm. Saka pagdat oo. Mm. Yung pakikipagkaibigan siguro pagdating ng high school yan may mga barkada na ako, nade-develop siya unti-unti lalo na pagdating ng college. Kasi kumuha ako ng education. So yun, talagang importanteng makipag-interact ka, lalo sa mga estudyante, lalo na nung nagpa-practice teaching kami. So its lagi kang maghapon kang nag nag nagsa nagsasalita sa harap ng klase. So yun oo, wala na, wala na oo wala nang hiya-hiya, talagang natatatanggal talaga. Yun.
Mhm. Mm, totoo. <chuckles> Totoo. Ah, bale, ah, ano, oo. <chuckles> Oo, bale ayan 'no, anong, ah, parang nung una di ba siyempre kinakabahan ka, yun nga unang beses mo mag-public speaking o kaya mag-recite or mag-report. Ano usually iniisip mo nun or nasa isip mo pa paano paano mo, ah, ini-inspire or parang, ah, pinapalakas o pinapatatag yung sarili mo kapag ganyan?
Mm.